بُصّ، هو بالنسبة لي إن أنا أنظم وقتي بين الشغل والهوايات دي بتكون حاجة صعبة جدًا، لأن الشغل بياخد وقت كبير جدًا، زائد إن هوايتي ذات نَفسها بتاخد وقت كبير برضو من يومي.
آه فاهمك. بس هو أنت أصلًا أنت بتشتغل إيه؟ يعني، شغلك عبارة عن إيه، ومدته قدّ إيه كوقت وكده يعني؟
آآ، أنا طبعًا باشتغل مدرّس، ومدته ما لهاش ميعاد معين، أنا طبعًا باروح المدرسة الصبح من الساعة 07:00 لغاية الساعة 14:00، وبعد كده طبعًا إيه في دروس آآ، خاصة، الكلام دوّة ممكن سناتر، فلأ يعني آه شغلي ما لوش ميعاد معين.
آه، حلو أوي. إمم. اهم. بالضبط، آه. ضغط شغل كبير بقى يعني، اليوم كله يعتبر.
آه.
إمم، حلو خالص، بس هو فكرة إن أنت مدرّس أصلًا دي جامدة في حد ذاتها يعني، بس هو ال ال إيه بقى الهوايات اللي أنت بتحبها، يعني بتحب تعمل إيه عادةً؟ وهل دي ثابتة في يومك والّا إيه يعني؟ احكِ لي عن الهوايات بتاعتك.
اهم. شكرًا. أ بُصّ هو أنا هوايتي هي الgaming، إن أنا بالعب يعني على الكمبيوتر بتاعي، إمم آآ، وأنا عارف طبعًا، بُصّ أنا عارف إن أغلب الناس لمّا يسمعوا كلمة مدرّس بيتخيلوا كده شخص جاد طول الوقت، بيشرح، ماسك طباشير.
واو حلو، آه. إمم. إمم. بالضبط آه، كنت لسه هاقول لك، اللي هو حد متحفّظ أوي كده في نفسه، فاللي هو Gaming دي الاتنين عشان كده أنا كان بالنسبة لي انبهار، الاتنين مع بعض حلوين، آه.
أها. أيوه أيوه مظبوط آه، شبه شبه رمضان مبروك أبو العالمين حمودة كده، واخد با <laughs>
إمم. <laughs> لأ، لأ، لأ، مش للدرجة دي يعني، لأ.
<chuckles> آه.
فبس ف إيه بقى الهوايات وك الGaming بقى، وإيه وضع الGaming معاك عامل إيه؟